Mhm. Ja, ich fand das ganz süß und dann, ähm, habe ich das halt, äh, entdeckt und dachte: „Ah, jetzt muss ich das sofort <chuckles> ausprobieren.“ Da werden wahrscheinlich dieses Jahr auch wieder welche gehäkelt werden. Ich habe im Garten 'nen äh, 'n Baum und da hä würde ich die dann dranhängen. Also, ich es ist kein äh, ist kein, äh, Tannenbaum, sondern es ist einfach so 'n anderer Laubbaum, keine Ahnung, was es ist. Aber da habe ich jetzt schon auch andere, ähm, Häkelkreationen drangehängt, die mich die ich aus 'nem Buch habe, und zwar heißen die ähm, oh Gott, äh, auf Englisch das Wort ist Windspinner, ähm, ich weiß gar nicht, auf Deutsch wahrscheinlich Windspiel.
<chuckles> Mhm. Mhm. So Wind Windmühlen
Ja, das sind so das sind so ja, ähm, es ist mehr so 'n
Windräder. Aber wie kann man denn so was häkeln?
Es ist mehr wie so 'ne Sp
Häkeln hat doch immer Löcher drin? Da dreht sich doch das nicht, wenn der Wind durch die Löcher durchpustet.
Das ist eher wie 'ne Spirale. Also, es geht n äh, ges äh, hängt so runter wie 'ne Spirale und dann dreht sich das so in sich, weil das halt dann
Ach so, ach so, okay. Ah ja, ja, ja, ja, also, habe ich gesehen, aus Papier. Ja, ja, ich weiß jetzt, was du meinst.
Mhm. Hm, genau, sowas habe ich dann gemacht und das hängt auch alles an dem Baum. <chuckles> Das ja, also da bin ich sehr schnell.
<chuckles> Cool. Und und dann geht's ja über die Jahre mit dem Wetter dann 'n bisschen kaputt und dann hast du gleich 'n Grund, wieder 'n neues zu machen.